Hai, selamat sore di sana.
Halo halo. Hai. Ya, selamat malam di sana.
Terima kasih. <chuckles>
Mbak, kita nostalgia yuk. Kita, mmm, mhm, ini, tentang masa kecil itu kan pasti banyak kenangan-kenangan lucu, tuh. Meskipun mungkin dulu kita mikirnya gak lucu, ya. Tapi setelah di inget-inget, "Oh lucu," gitu.
Boleh boleh boleh, ayo kita bernostalgia tentang apa? Oh oh oh. <laughs> Iya. Iya. <chuckles> Aduh, iya, bener juga ya, kalau dipikir-pikir konyol, gitu.
Mmm, ya, ada nggak nih, Mbak? Mhm, konyol, sok boleh Mbak dulu mau cerita tentang kenangan lucu. <chuckles>
Mhm, boleh. <chuckles> Mau yang mana nih? <chuckles> Oke, aku jadi inget, eee, sesuatu, jadi aku waktu kecil dulu itu dipanggil Tarzan wedok. Wedok itu bahasa Jawa ya, artinya cewek, gitu kan. Nah, kenapa aku dipanggil Tarzan karena hobiku waktu itu adalah memanjat. Eee, entah memanjat pohon atau rumah, genting, gitu ya. Jadi kalau katakan kalau misalnya main yang petak umpet
Mmm. Aduh. Mhm mhm, iya, heeh. Wih. Wah, heeh, heeh heeh. Mmm.
Itu aku sembunyinya itu, entah di dalam truk atau di eee, e di rum di atas rumah, jadi aku bawa tangga gitu ya, naik ke atas rumah, entar tangganya aku tarik. Jadi kan orang nggak tahu kalau aku ada di atas, itu serem gitu kan ya, kalau di inget-inget, gitu ya.
Eh. <chuckles> Waduh. <chuckles> Waduh. Oh. Wih. Iya iya, apalagi yang tadi di dalam truk itu, terus kalau truknya pergi, gimana?
<chuckles> Nggak, jadi truk yang di garasi-garasi gitu.
Oh, iya iya iya. Kirain truk lagi parkir gitu, terus dijadiin mainan.
Nah, enggak enggak, jadi di garasi gitu kan, jadi, eee, agak lumayan susah kalau main petak umpet sama aku, karena nyarinya itu <laughs> ke atas-atas. Nah, suatu saat, gitu kan ya, itu sampai sekarang tuh diinget, jadi kadang temenku tuh kalau ngontak aku masih ngingetin aku soal ini, jadi suatu saat kita mau bikin rujak mangga.
Heeh. Mmm, wih. <laughs> Ah, mhm. Mmm. Ah, iya.